É, ok.
É, porque tinha pouquinho e eu acabei e fiquei lá com o pote, né? Então, assim
E tem espaço na sua casa pra isso?
Agora, infelizmente, eu tenho, porque eu acho que é pior. Quanto mais espaço tem, mais a gente guarda, sabe?
En é. Tem essa também. É é que, assim, eh eh, es a O problema desses acumuladores que a gente vê e tal é que a a casa, mesmo que não é pequena, ela tá abarrotada de coisas, né. Eh, se isso começa a ser um problema pra você também, de acumular tantas coisas que você não tem nem espaço pra se locomover, aí já é um problema mais mais grave, né? Não é não é nem de organização, já é um problema psicológico, né. Mas, no seu caso, ainda não. Hã?
É, então Uhum. É. É verdade. É. Não, é. Mas tu sabe que que tá me preocupando? É, vou te dizer por que que eu estou preocupada. Porque eu tenho esse hábito de ficar juntando coisinhas. Quando eu mudei do Brasil pra cá, eu já tive uma certa dificuldade, que eu levei muitas coisas, muitas coisas, lá pra casa dos meus pais. Mas aí eu trouxe o essencial. Só que essa de trazer o essencial, eu já estou acumulando coisas ao longo do período que eu estou aqui. E se e se acontecer conforme a gente tá prevendo de me mudar, já pra lá, pra meados o primeiro semestre a gente quer mudar, eu já fiquei puxa, como é que eu vou carregar tanto.
Hã? Certo. Sim, você teve que abrir mão de coisa. Uhum. Certo. Tá. Hum. Tá. Como é que você vai levar tudo?
É isso. Então, assim, eu preciso, eh, desenvolver, eu queria ter um hábito
Claro.